คือเอาจริงเนี่ย พอเรานึกถึงเอเลียนเนาะ เราอะก็อยากจะมาดู Xenomorph ถูกไหมครับ? แค่นั้นเลย โดยปกติแล้วเนาะ เราก็แค่อยากจะมาดู Xenomorph มาดูเนื้อเรื่องว่ามันมีอะไรยังไง ซึ่งสิ่งที่ผม แต่ว่าพอได้มาดูแล้วเนี่ย สิ่งที่ผมชอบอะกลับไม่ใช่ Xenomorph นะ ก็เป็นเอเลี่ยนตัวอื่น ใช่ มันมีการนำเสนอเอเลี่ยนตัวอื่น สายพันธุ์อื่นนะครับ ที่มันนอกเหนือจาก Xenomorph ด้วยอะ แล้วมันน่าสนใจมาก ๆ เลย ใช่
อา ครับผม โอ้ ครับ กลายเป็นอะไรครับ? โอ้! มีเอเลียนตัวอื่นด้วย โอ้! มัน มันชื่ออะไรเหรอครับ? แล้วมันมีความสามารถอะไรบ้าง? อันนี้ขอเล่าให้ฟังได้ไหมครับ?
อือฮึ ผมจำ ไอ้ตัวที่ผมสนใจอะผมจำชื่อไม่ได้ มันชื่อ Oc Oculus อะไรสักอย่างอะ เป็นตัวตา เป็นตัวตาที่มันมีแบบว่าระยางเหมือนปลาหมึกอะครับ ซึ่งมันจะเป็นชนิดปรสิต ก็คือมันจะเข้าไปอยู่ในลูกกะตา Host แล้วก็จะคุมร่าง Host อา
อืม โอ้ อ๋อ อื้อฮือ อืม เอ่อ ก็ ก็คือแบบ อ เข้าไปอยู่ในลูกกะตาของคน แล้วควบคุมสมอง อย่างงี้ โอ้โฮ ความ ความสามารถน่ากลัวมาก
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ๆ แล้วดู ดูเหมือน เหมือนว่ามันจะมีความฉลาดมาก ๆ ด้วย จากที่มันใบ้มาเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะต้องรอซีซั่น 2 ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมาก ใช่ ๆ
จะ อืม ครับผม เออ ๆ ๆ อ๋อ ต้องรอซีซัน สอง ซีซันแรกเพิ่งจบ อืม เอ๊ย ผมอยากถามหน่อย ว่ามันเป็นแนวแบบสยองขวัญ หรือว่ามันเป็นแนวแอกชันมากกว่าครับ? อืม
ใช่ จบไป อืม ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยจะออกเป็นแอกชันมากกว่า ถ้าเกิดว่า ใช่ มันจะไม่เหมือนแบบภาค 1 ใช่ไหม ถ้าเป็นภาคหนึ่ง ภาคหนัง ภาค 1 ที่เป็นหนังโรงเลย ก็ออกจะสยองขวัญ ครับ อืม ใช่ อันนี้ อันนี้มันมีการแบบ มันไม่ได้สู้กับ Xenomorph อะครับ เพราะว่า Xenomorph เนี่ยมันอยู่ฝั่งตัวเอก
อ๋อ อิน ด แอกชัน ใช่ ๆ สยองขวัญมาก ฮ อ้อ